Und dass ja, die Politik da
Ja, ja.
ich sage jetzt mal ihre Stimmen also, die die Stimmen sind wichtiger als zum Beispiel Bildung der Kinder.
Ja, ja, ja, ja, ja, klar. Das ist das Problem, was ich auch an der Politik äh, was ich schlimm finde. Es geht gar nicht darum, um irgendwas zu vertreten, ja? Also die eigentlich sind ja Politiker da, weil sie 'ne k ganz klare Meinung von irgendwas vertreten, aber eigentlich geht's da drum gar nicht. Es geht da drum, gewählt zu werden, ja? Und das ist das Problem. Das ist das echte Problem an der Politik, äh, weil ein Politiker letztendlich, äh, nicht unbedingt für das sich ein also dass er nicht 100%ig, ähm, ja, transparent ist letztendlich, weil da weil da Dinge vielleicht dann macht ähm, äh, und sich, äh, Kompromisse vi vielleicht auch eingeht, ja, damit er gewählt wird. Oder, ja, und das nicht 100%ig vertritt, was er eigentlich wollte am Anfang.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
Es ist sehr ist 'ne das hat mich schon immer gestört.
Ja. Also ich finde hier wirklich, dass die Politik versuchen muss, noch mal diesen Vertrauen der Bürger irgendwie wiederherzustellen, weil es ist da so 'ne Distanz jetzt
Ja.
Und dass dann sogar die Jugend rechts wählt, finde ich wirklich so 'n Alarmzeichen dass dass wirklich die demokratischen Parteien versagt haben und dass sie, ja, einfach immer dazu weg zu viel weggeguckt haben.
Ja, total. Ja. Und sich vielleicht auch gegenseitig zu sehr angegriffen haben und nicht die Substanz an sich angegangen sind. Die haben die Probleme an sich sind nicht angegangen, sondern sie haben wirklich sich gegeneinander ausgespielt. Das ist das Problem und das, e ja.
Ja. Genau, ja. Ja. Ja. Genau. Ja. Ist ja wirklich so, ne? Wenn 2 sich streiten, dann freut sich der 3.
Ja, ja, ist ja eigentlich auch ist wirklich so, ne, klar, so funktioniert das. Schwierige Lage, also gerade für Deutschland, ne, ist ja jetzt auch noch so das letzte
Ja. Ja. Ja.
Also wir äh, sind jetzt noch 4 Jahre, wo sie sich anstrengen können und dann in 4 Jahren wird's hoffentlich, äh, ja, jetzt nicht so gewählt, aber es ist natürlich es kann sein, dass rechts gewählt wird, ne?
Ja. Ja. Ja.